Oke, yang paling terasa itu, kalau dulu dominan di pikiran, ya. Jadi semua itu, eee, dipikir gitu kan, dicari solusinya gimana. Kalau misalnya, eee, begini harusnya gimana, begitu gitu, pokoknya dipikir semua gitu kan. Nah, lupa kalau misalnya ada hal-hal yang, eee, apa namanya, istilahnya di luar kontrol kita, dan kita itu harus menerima keadaan seperti itu, gitu kan. Nah, itu sih eee, sudut pandang yang eee, apa namanya, istilahnya yang penting, ya. Dasar yang penting gitu kan, gitu akhirnya. Nah, dari situ mulai, “Oh iya ya, eee, apa namanya, eee, ternyata terlalu banyak eee, kayak, eee, pegang kendali gitu kan.” Jadi kayak seolah-olah itu hidup itu kita yang pegang kendali, padahal kan enggak bisa kayak gitu, ya kan? Nah heeh. Betul, seperti itu akhirnya. Ya sekarang udah enggak terlalu ini, ya, eee, engak terlalu memaksakan harus begini, harus begitu gitu kan. Jadi lebih bisa melepas, kayak gitu sih.
Mmm, oke. Heeh. Heeh. Oke. Heeh. Iya, betul betul, mhm. Mmm. Iya, betul. Banyak banget aspek di luar kontrol kita gitu ya? Heeh heeh. Oke, nah sebenarnya dalam belajar apapun itu kan pasti, eee, tidak lepas dari satu tantangan atau kendala kayak gitu. Walaupun kita merasa cocok dengan cocok dengan komunitas, dengan apa yang dipelajari. Nah, saat Kakak mempelajari ini, eee, bergabung dengan komunitas ini, apakah kendala dan tantangan yang muncul saat itu?
Betul. Tantangannya sebenarnya pada diri sendiri, ya. Jadi, bagaimana kita mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari gitu kan. Kalau mau berubah kan harus mau ada action gitu kan, ya. Nah, masalahnya, eee, kita tuh kayak perang sama dirinya sendiri kan. Ya, kalau diri sendiri kan, dia kayak punya idealisme sendiri, “Oh harusnya gini-gini gitu kan, pikirannya kayak gini, apa segala macam," gitu kan. Nah, itu sih untuk bergeser ke, apa namanya, eee, supaya bisa tidak terlalu pegang kendali, kemudian bisa sedikit berserah kayak gitu kan, itu butuh proses. Nah, itu tantangannya di situ sih. Jadi, pada saat kita misalnya ada tantangan dalam hidup gitu kan, eee, pasti dipikir, “Oh sebaiknya kayak gini, harusnya begini gitu," gitu kan. Nah, kalau sekarang harus bergeser, enggak bisa kayak gitu lagi gitu kan. Jadi lebih, lebih apa ya, eee, enggak terlalu, eee, di logika lah segala segalanya kayak gitu.
Mhm. Oke. Ya, betul betul betul. Mhm. Ya, betul, mhm. Mhm. Mmm. Iya. Mhm. Heeh, enggak semuanya sa harus logis gitu ya.